うん、それは素晴らしい発見ですね。ちょっとうん、話が逸れちゃいましたけど、もうすいません、こう朝、朝食を食べた後はどうされます？
うん、そうですね。 あ、そうですね、それちゃいますね。ごめんなさい。<chuckles> はい。朝食を食べた後は、あ、そうですね、あの、テレビを見ながら、あの、ま、テレビっていうのはあの、地元の情報番組なんですけれども、なんで地元の情報番組かっていうと、あの天気予報をチェックしたいので、はい、地元の番組を見ながら、ああ、今日は天気いいなとか、今日は、ああ、午後から雨降りそうだなとか、そういうのを見ながら、もうお洗濯のあの、予定とかを考えつつ、うん、あの、そうですね、そういうのを参考にして、あの、ご飯を食べてっていう流れですね。
うん。 はい。 おお、はい。 うん。 うん。 うん、ご飯を食べた後はどうされます？
うん、食べた後は、ちょっとゆっくりするんですよ。ちょっとゆっくりして、そうすると朝ドラが始まる時間になるので。
うーん。 はい。
で、えっと、あちょっとその間に洗面とかするんですけど、で、朝ドラを15分見て、そこからいろいろ動き出しますね。
うん。 うん、いろいろ動き出すというのは具体的にはどういったことになります？はい。
はい。具体的には、はい。あの、まず食器を洗って、あの を洗って、で、それから、えっと、寝室に戻って、あの猫が寝ているので、猫を起こすんですね。
うん。 うん。 ああ、猫ちゃんでも起こさないと起きないんですね。
<chuckles> えっとね、いや、そんなことはないんですけど、私が起きるタイミングで一緒に起きて、で、私があの居間に行くタイミングでもっかい寝るんですよ。
ええ。 うん。